Siyempre para po sa'kin, um, siguro sa lahat ng 'di ba, bawat araw talaga dapat lang nililinisan 'yung bahay natin, 'yung sa lalo na sa bakuran 'di ba? Kasi minsan may mga ah, may mga taong nagda dumadaan, tapos may mga basura, o 'pag gano'n, eh, wala na tayong magagawa kasi hindi naman natin sila mababantayan 'no, 24/7. Kaya, um, hmm, 'pag gano'n ako nalang 'yung nag-a-adjust, kami nalang po ng pamilya ko. Tapos tinatapon nalang po namin sa nawa ah, winawalisan tapos ayan tinatapon din po sa tamang lalagyan.
Oo. Oo. Oo. Ay, totoo. Oo.